Mmh, bonne, heu, une bonne 1/2 journée quand même, hein. En en partant tôt le matin et tu y arrives, ouais, tu y arrives pour, heu, pour le pour, heu, un déjeuner tardif, on va dire. Et en fait, c'est là que c'est là, quand on est arrivés en haut de ce volcan
D'accord. Tu as du avoir une vue assez dingue.
qu'on avait ouais, la vue est dingue, ouais, ça, c'est clair parce qu'en plus, on est sur des îles, donc heu, tu vois la mer du haut du volcan. C'est un peu comme quand tu es en Corse. Où on dit toujours que la Corse, c'est une montagne posée sur la mer. Ben, les îles, heu, certains certaines parties, en tout cas, des îles indonésiennes, tu as l'impression que c'est un volcan qui est posé sur la mer, donc c'est quand même assez impressionnant. Et hem et en fait, quand on est arrivés en haut, on a dit, heu donc, en fait, c'est un volcan en activité, mais c'est pas de la lave, c'est pas un volcan de lave, c'est un volcan d'acide sulfur, <chuckles> c'est un vo c'est c'est une soufrière.
Mmh. Ouais, impressionnant. Ah ben, c'est quoi alors, si c'est pas de la lave? D'accord. Alors, dit comme ça, ça a l'air encore pire que que la lave. Qu'est-ce que ça change par rapport à un volcan, on va dire, traditionnel, un volcan qui crache de la lave?
Ben déjà, je pense qu'un volcan ne qui crache de la lave, on aurait pas fait ce qu'on a fait sur un volcan d'acide sulfurique. Alors là, la la différence, c'est que tu as quand même des soufrières, donc c'est des des geysers de soufre, heu
Mmh. Ouais, c'est dangereux, non?
Ouais, bien sûr que c'est dangereux et puis, c'est surtout, heu, c'est surtout que c'est vraiment très, heu, c'est c'est «agressif», entre guillemets, c'est à dire que ça te ça t'attaque les yeux, ça t'attaque, heu, ça ta Il faut il faut absolument porter un masque et heu et et même
Agressif? Ah! Oui. D'accord, donc il y avait de l'équipement à prévoir, finalement?
Et en fait, ouais, mais sauf qu'on l'avait pas prévu. Et en fait, quand on est arrivés en haut, on a dit au guide: «On aimerait bien descendre au c au cœur du du cratère et descendre au plus proche du lac», heu, qu'on voyait en bas. Parce que donc, tu as tu as.
Ah. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit le guide, si vous aviez pas d'équipement, heu? il a dû vous déconseiller, non?
Il nous a fait signer une décharge de responsabilité. <laughs>
Ah oui, pas bête le guide. OK. Et donc, vous avez pu descendre malgré l'absence de masque?
Alors ce qu'on a non, mais en fait, parce qu'on on n'était quand même pas les seuls à avoir cette démarche. C'est quand même hors des sentiers battus parce que vraiment très peu de gens le font. Mais on a croisé un un groupe de Chinois qui nous ont en qui, eux, remontaient, qui nous ont donné leur masque, tout simplement. Et donc, ouais, c'est c'est très cool. Ça nous a permis de de faire la descente. Mais malgré ça
Mmh mh. Mmh, c'est gentil ça. Vous avez un peu fait connaissance avec ces touristes ou, heu, c'était juste, heu, vite fait? D'accord.
Ouais, vi non, vite fait, non. Franchement, non ben c'était il y avait un peu la barrière de la langue, mais, heu, mais même si on se dé ils se débrouillaient en anglais, c'était quand même pas forcément évident. Non et puis hem et puis après, il faut quand même aussi redescendre, quoi. Donc on avait pas toute la journée parce que descendre au cœur du du cratère, ça prend un petit peu de temps. Et puis
Et ouais. Et oui, bien sûr. Oui, il est a quelle profondeur, le cratère? Parce le volcan est à 2 000 m de haut, mais le cratère, il doit être quand même pas si il doit pas descendre tout en bas.
Je ne sais pas. Je je je je sais pas, c'est quelques centaines de mètres, hein. C'est pas non plus, heu, c'est c'est mais c'est mais bon, c'est tu crapahutes, là. C'est quand c'est vraiment lunaire et puis en plus, tu as pas vraiment de chemin et puis tu as des soufrières de partout. Il faut éviter quand même les geysers de soufre et même avec un masque même avec un masque, tu sens l'odeur, heu, âcre du soufre, heu, le soufre, ça sent, heu, une odeur d'œuf pourri fois 1 000.
Monter, ouais. Ouais, vi forcément, ouais.